Yani, mesela, eee, tam olarak, hani, açıklayabilirsen tam anlayamadım soruyu.
Hı hı. Ya, işte, eee, bence, eee, bugünün dünyasına en güzel örneklerden birini az önce konuştuk. Yani, işte, eee, savaşın tam ortasında, eee, "Başka bir ülkenin anaları için ağlamayın, çocuklarınız artık burada, bizim çocuklarımız oldu.", eee, demek bir büyük bir barış simgesi, yani bence bunu Birleşmiş Milletlerin kapısına yazmaları lazım. İşte, "Savaş gerek savaş gerekmedikçe, eee, bir cinayettir." bunu, Birleşmiş Ya, Birleşmiş Milletlerin tavanına bunu assalar zaten bugün Gazze'de yaşanmaz, başka şey de Evet, yani, zaten yeni yeni anlamaya başladılar, Atatürk'ü oku okumaya çalışıyorlar, anlıyorlar bence ve, eee, bence önümüzdeki yüzyılda da vay be, adam bunların hepsini öngörmüş, işte, bunları oturup, yazmış, kendi gen gençliğine ken kendi insanlarına bile yüzyıl sonra başına ne gelebileceğini, eee, sadece gençliğin bunu çözebileceğini, çünkü eee, beyinsiz yaşlıların bu ülkede neler, eee, zar Aynen öyle, ne ne kadar zarar verebileceğini öngörmüş yani. Dolayısıyla da, eee, o dönemlerden o fikirlerin bugü dönemlere ışık tutacağını düşünüyorum. Yine keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşça kal.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Katılıyorum. Evet. Hı hı. <chuckles> Doğru, çok güzel bir nokta. Doğru. Hı hı. Bence de. Kesinlikle, ileri görüşlülük olarak. Aynen öyle. Hı hı. <chuckles> Değil mi? Boomer'ların? <chuckles> Çok doğru. Bence de. Teşekkür ederim. Hoşça kal.